जी, देख, घर पे जो मनाने का वो है ना, वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। बाहर क्या मिलेगा बाहर आप जा रहे हो मतलब बाहर आप घूमने जा रहे हो, वो तो आप बाद में भी जा सकते हो, क्योंकि त्योहार जो होते हैं, त्योहार ये बार-बार नहीं आते हैं।
जी, बिल्कुल, सही कहा। हाँ जी। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल।
त्योहार आपको त्योहार आपको इसलिए दिया गया है, क्योंकि आप घर पे मतलब उसका लुत्फ उठा सक उठा सको।
लुत्फ उफ़्स ठा सको, सही कहा आपने।
डी जी, जी।
तो, आपका देखिए घर परिवार मतलब आपका तो सही है कि आप कह रहे हो कि घर पे मनाना मेरे को अच्छा लगता है, है ना? <smacks lips> अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम की वज़ह से घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं।
हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी।
तो उनके लिए कैसा माहौल मतलब आपके ने कभी ऐसा महसूस किया है या आपके घर परिवार से कोई ऐसा पर्सन जो घर से बाहर रहता हो और वो आपके मतलब त्योहारों के समय घर ना आ पाए?
हुँ। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो घर हमारे जो घर वाले रहते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं और काम भी हमारा जो है जॉइंट काम है। तो हमारा काम बाहर नहीं है, हमारा काम यहीं पे होता है आस-पास में, तो मतलब सब लोग साथ ही में रहते हैं ऐसा कोई कंडीशन आई नहीं है अभी।
जी। अच्छा, क्या बात। अच्छा, जी। जी, जी, जी, चल
मतलब कोई बाहर हो और लोग मतलब यहाँ मना रहे हैं, कोई बाहर मना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं अभी।
अच्छा, जी बहुत बढ़िया। तो, ये तो चलो ठीक है ए कि लेकिन कई बार होता है कि जैसे विदेश में चले गए हम, है ना? या कोई भी आपका रिश्तेदार, फ्रेंड कोई भी चला जाता है, विदेश में तो वहाँ के तौर-तरीक़े, वहाँ के रीति-रिवाज ना अलग होते हैं एकदम। तो क्या मतलब आप अगर आपको एक सिचुएशन दी जाए कि आपको बाहर रहना है और वहाँ रह के त्योहार मनाएँगे, तो आप मतलब अपने पारंपरिक तरीक़े से मनाएँगे कि जो वहाँ पे मतलब उनकी सांस्क कल्चर चल रहा है, उसके हिसाब से मनाना चाहेंगे? या आप अपने आपको बत हाँ जी।
जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी। देखिए पहली बात देखिए पहली बात मैं बताऊँ आपको, तो मैं बाहर रह के त्योहार मना ही नहीं पाऊँगा, बिना घरवालों के, जी। बिना घरवालों के त्योहार मनाना मतलब
जी। अच्छा। उ, जी, जी।
मतलब बहुत फीका फीका रहेगा वो।
जी, नहीं कई बार देखिए मैं वो तो कह रहा हूँ कि वो तो मानते हैं कि हाँ, भई अगर जैसे आउट ऑफ इंडिया हो, क्योंकि इंडिया आउट ऑफ इंडिया से आना पॉसिबल नहीं होता है एकदम है ना? तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे मैं ये जानना चाहता हूँ।
समझ रहे हैं ना आप? हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। <clears throat> हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, उस स्थिति में क्या करेंगे, अब वहाँ का जैसा माहौल होगा
हाँ जी।
भाई हम उसी के हिसाब से अ, कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँगे। अगर मतलब हम जैसे मनाते हैं वैसे तो नहीं मना पाएँगे।
जी।